حابة أعرف مِنك كده يعني هل بقى أنتِ السوشيال ميديا بتأثر عليكِ في موضوع الأكل، أو ليها كده دور معاكِ ورأيِك كده فيها إيه؟
يا نهار أبيض، ده هي ليها تأثير طبيعي؟! ده تأثير كده up normal يعني حاجة كده بقينا إحنا عايشين تفتحي طول ما أنتِ فاتحة، تفتحي الFacebook تلاقي أكل، تفتحي الInstagram تلاقي أكل، تفتحي الإنستا أكل. كل حياتنا بقت الناس تحسّي إن همها الأساسي في الحياة كلّها هو الأكل حرفيًا يعني.
امم. ياه! امم. <chuckles> أيوه فعلًا. آه. آه أنا فاهماكِ طبعًا آه أنا فاهماكِ. بس هو في حاجات كتير أوي غير الأكل، بس أنتِ عينِك بتروح على الأكل بالذات؟
هو مين عينه هي بيقول لِك العين بتاكل قبل البُق يعني أنتِ أما بتشوفي أكلة شكلها حلو تحسّي إنِك خلاص مش قادرة. وبعدين بقى يطلع بقى ترندات ويطلع لِك بقى يقول لِك شوكولاتة دبي نجري بقى على شوكولاتة دبي شويّة بقوا يعملوا الكنافة على نفس محشية بالنوتيلا، شويّة معمولة بال بالمانجا، نقعد بقى نجرّب. فاحنا بقينا عايشين في دوامة. آه بالضب
أيوه. <laughs> صح فعلًا. امم. بالضب اهم. امم. بتحبي بت آه بتحبي تجربي، بتحبي تجربي كل حاجة تشوفيها؟ آه.
باحب آه طبعًا. بُصّي لأ في حاجات طبعًا ما أحبهاش، يعني أنا مثلًا لو السوشي ده قالوا لي عليه كده ببلاش لأ، ما أحبش أجربه. يعني ج جرّبت مرّة المستوي بس، بس برضو ما عجبنيش، فم لأ مش كل حاجة، يعني في ڤيديوهات صراحة للأكل بتكرّهني في الأكل. يعني باشوف ڤيديوهات كده آآ مش عارفة صينيين، دول والّا يابانيين والّا كوريين والله ما اعرفش جنسيتهم إيه يعني؟ بيقعدوا ياكلوا كده الأكل ويحطوه في بُقهم بطريقة. مش زي آه.
آه. يعني مش كل حاجة. امم. امم. <laughs> ب ما بيعجبكش أكلهم. ط يعني أنت فعلًا من الناس اللي تحبي تتعلم الطبخ أو يعني عن طريق السوشيال ميديا يعني هل فعلًا بتفتحي فيديوهات بتتفرجي على الأكل؟ امم.
ياه! امم. جدًا يعني عندك مثلًا في واحدة اسمها نادية السيد، نادية السيد أنا أحب فيديوهاتها أوي بسيطة ولطيفة وأسلوبها جميل وحاجاتها كلّها ف، وبرضو في واحدة اسمها آية حبيب أسلوبها لطيف جدًا. فاهمة، فأنا أحب أتفرّج على طريقتهم في الحلويّات، يعني أنا عايزة أقول لِك إن الك البسبوسة مثلًا كانت بتفشل معايا جدًا، عن طريق بقى طريقة البسبوسة بتاعة نادية السيد
آه، معروفة،. <chuckles> أوي امم. تمام، آه، صح. اهم. آه. نادية السيد بالذات.
،بالذات هي بتعملها بطريقة مختلفة تمامًا عن
طب آه. إيه اللي بيشدك في طريقة نادية السيد؟
بتعمل الأكل ب بطريقة مختلفة وصراحة كل وصفاتها بتنجح، هي وفي واحدة بقى بقى يعني تحسي إنها مننا كده، مروة الشافعي دي، مروة الشافعي دي دي أنا أول واحدة اتعلمت منها الCinnabon مثلًا، ما كنتش أعرف أعمله خالص، عملته عن طريقها وبيطلع perfect أحسن من بره.
آه مروة الشافعي برضه، طيب أ آه. يعني أنتِ اللي بيخليكِ تثقي في ال في اليوتيوبر ال ال أ الطريقة إنها ناجحة، يعني لما تجربي عن طريق آه، يعني المصداقية، آه.
المصداقية، امم، بيقولوا الحاجة مش بيعملوا بس إعلانات، وفي حبة كده يقعدوا يعملوا إعلانات. لأ، دول بيعملوا بجد فعلًا آه، بيعملوا إعلانات برضه، بس هم امَّا بيعملوا بيقول لِك مثلًا 3 معالق لو حطيتِ 4 هتبوظ فهم 3 معالق تحطيهم تضبط، فاهمة؟
آه. آه، وأ طيب، بالضبط. طب أنتِ حتى لو مثلًا مش هتعملي الأكلة دي، بتحسي إن أنتِ مبسوطة وأنتِ بتتفرجي على الأكلة من غير حتى ما تكوني هاتعمليها؟ بتحبي تشوفيها؟
آه، طبعًا، أنا أحب أنا بصي برج أنا برج الثور، فبرج الثور ده أكتر حاجة يحبها في حياته الأكل، عشان نكون صُرحا مع بعض، بصي آكل آكل كمية قليلة جدًا يعني بصي ت عمري في حياتي ما خلصت طبق، نهائي، تمام؟ بس باحب الأكل، باحب الأكل اللي جودته عالية، يعني ما باحبش الكمية الكبيرة، أحب آكل، أتمزج- زي ما بيقولوا- يكون الأكل A one.
امم. تمام، حلو أوي. <laughs> امم. ياخبر! <chuckles> آه، آه. اهم. آه. وبتحبي آآ، آه، في طريقة الأكل أو لو حد بقى بيقدم لك أكل تحبي شكله يكون أ حلو ومنسق كده وجميل، والَّا بتحبي يبقى س طعمه مش مهم الشكل؟
لأ لو الشكل مش حلو، هاحس إن أنا مش مبسوطة، مش هاستمتع. أحب منظر الأكل يبقى محطوط بطريقة كويسة ويبقى مهندَم واتبسط أوي؛ لأن بصي العين بتاكل، وأنا مؤمنة جدًا بالمقولة دي. الأكل لما يبقى مترتب بطريقة معينة يعني مثلًا هاقول لِك المحشي، تمام، آآ، لما ترتبي المحشي كده في السرفيس بطريقة معينة بنَفس السطور كده كويسة، باحس إنه يبقى شكله حلو أوي وتحطي مثلًا تقطَّعي طماطماية، تقطَّعي مش عارفة إيه، جزر بطريقة معينة، يبقى إيه، ديكور كده تمام، و وحُطيه مثلًا طبق ال ج حطِّي مثلًا الورق العنب ورُشِّي عليه حبة رمان من على الوش كده، الألوان تناسق الألوان تحسِّي إم م مبسوطة. باشوف أنا ناس بقى بيقوموا دالقين حلّة المحشي كده، تلاقي السرفيس متعاص رز.
امم. آه. أكيد. آه، طبعًا. آه، آه. طبعًا. امم. صح، صح. تمام. الألوان، آه بالضبط. آه، بالضبط، <laughs> دي ما بتعجبكيش؟ ما بتعجبكيش الطريقة دي. آه.
أقرَف بقى، حتى شوفي أنا باعشق المحشي، بس أنا أقرف. أقرف لو حد عزمني وقدم لي الأكل ال اللي الطبق مِلحوِس، أقرَف، ما أقدرش آكله، أحس إن أنا لأ أنت إذا كان أنت أصلًا مش مهتم بنضافة التقديم، فاهتميت بقى بنظافة عمايل الأكل؟
آه. اهم، بالطريقة دي. امم. ط بالضبط. طب هل أنتِ في مرة بقى عملتِ أكلة حلوة كده وصورتيها؟ يعني صورتي ال آه، آه لنفسِك. آه، آه.
باصورها لنفسي، عمري ما نزلت صراحة في حياتي، يعني آه، باصور لنفسي ولولادي بأقعد أقول لهم بصوا عشان تفتكروا، ما تقولوش بقى إن ماما بتأكلنا أكل مش عارفة إيه، بصوا يعني يعني perfect يعني هم بيعشقوا مثلًا ال الBroast فقعدنا فترة بقى مش عايزين ناكل من كنتاكي وكده، عَملت لهم أحسن من كنتاكي، وعَملت لهم الRiso و وال وبُصي وساندوتشات الZinger وبُصي perfect وأ امم، امم.
امم. <chuckles> امم. أكيد. آه. أ آه، وال أ بيحبوا الfried chicken يعني ده ال الأطفال بيحبوا الطريقة دي، طب هل أنتِ فاكرة
وباعملها من غير زيت بقى يعني إيه؟
من غير زيت، بتحبيها في ال آآ، في بتعمليها بطريقة صحية في الair fryer يعني، طب أنتِ ت تقدري توصفي لي الأكلة دي؟ تعرفي تعمليها؟
في الair fryer بقى. آه، بتبقى تحفة. آه، باعملها، بس هي بُصي بتبقى مُجهِدة شوية، يعني أنا ب باعمل الأول صوص معيّن كده، باحُط البهارات اللي عندي بقى توم بودرة، بصل بودرة، مش عارف ايه، بس أنا باعمل حاجة غريبة شوية، بانقعها في زبادي، يعني باعمل البهارات في زبادي، عشان يطرّي الفراخ، بيطرّي الفراخ، ويشيل الزفارة، واعصُر نقطة لمون، فبانقعها قبلها بيوم أو يومين، بحيث إن أنا لما أجي أعملها تاني يوم ما يبقاش فيها دم، فاهمة قصدي؟
آه، أ بالضبط. امم، امم. آه، بتديها طراوة، آه، يعني بتحسي آه، حلو أوي. فكرة حلوة أوي حتّة الزبادي دي فعلًا، يعني آه، تخلي
بالضبط، آه، ل لازم أنقعها في زبادي قبلها بليلة، ليلة كاملة، معلقة خل كده، وأحط بقى وباحط كمان سِنّة عسل، كل دي في التتبيلة، مع توم بودرة، وبصل بودرة، والبابريكا المدخنة، والحاجات دي كلها، ولما باجي أقليها ما باقليهاش ببقسماط باقليها بCorn Flakes
آه. امم. آه تبقي جميلة برضه. بالضبط. طب امم. أ بCorn Flakes آه، تبقى مقرمشة أكتر يعني؟
امم. آه، باطحنه في الhand blender وباعمله، آه، بيبقى طعمه تحفة، فبتطلع كنتاكي بالضبط يعني، أنتِ فاهمة، وفي البيت، ومن غير زيت، و آه طبعًا.
أنتِ بتحبي كده. امم، آه. أكيد، هتطلع كده جميلة، آه، آه بقى حلو، طب آآ، يعني أنتِ بتحبي بقى ت ت تنوعي بقى في في في الأكل ويعني دايمًا عينِك كده على الأكل يعني هل ي يعني أنتِ أكّيلة أنتِ بنفسِك أكّيلة يعني أوي، والَّا حد عندِك في البيت مثلًا زوجِك والَّا والَّا الولاد بيحبوا الأكل يعني مين بالضبط بيشجّعِك على الأكل؟
بصي أ أنا باحب جودة الأكل، أنا أكّيلة، بس مش أكّيلة بمعنى إن أنا آكل أكل كمية، لأ، أنا أكّيلة اللي هو مش أي أكلة أقول عليها إن أنا دي عاجباني وهاكلها، وما آكلش من أي حد، أنا باقول لِك الSocial Media بالنسبة لي بقت كارثة ليه؟ لأن أنا باحب الأكل، أنتِ فاهمة قصدي، فبقيت أبقى قاعدة على الSocial Media، أبص ألاقي آآ، فل فلان الفلاني آآ، عامل قناة هو شغلته يعني مثلًا زي الأكّيل ده، ده حياته قاعد بيشتغل عشان يروح ياكل، يعني تخيلي أنتِ متخيلة بياكل وبيقبض، يعني يعني يا بختك يعني قمة ال
امم، آه. آه. آه، طب هي آه. آه، آه. بس كده. <laughs> آه، بياكل وبيقبض يا نهار أبيض، دي دي شغلانة حلوة أوي. <laughs>
آه، هو لأ بيروح أيوه <chuckles> بيروح لِك المطاعم يعمل لها إعلان، عن طريق إن هم يجيبوا له كُل الأكل اللي في المطعم، طبعًا بيبقى perfect طبعًا، هو يقعد ياكل بقى ويحلّل لنا بقى، دي مستوية دي مش عارفة يعني حاجة تشلّ كده فاهمة، بقِت شغلانة، دي بقت شغلانة، بقِت منتشرة دلوقتي أنتِ طول ما أنتِ قاعدة على الSocial Media بتلاقيهم كده، إمم.
آه. إمم. آه. آمم، ج آه يقول آه. يا خبر! امم، امم. طيب أنتِ بقى لمّا بتكوني مثلًا عاملة دايت و ويعني وأكلة كده عجبتك وشدتك أوي وح وعملتيها، بتاكلي أكيد منها، بتحسّي بالذنب بعدها إن أنتِ عملتِ كده؟ بتحسيش بالذنب. امم.
طبعًا. لأ. لأ. أنا عمري ما عملت دايت مبدئيًا عمري في حياتي كلّها من يوم ما وعيت على الدنيا ما عملت دايت وما باعرفش أعمل دايت لأني لمّا أقرر إن أنا أقلل لأ، مش منظمة نفسي، أكذب عليكِ أنا صريحة آآ، أنا أحب آكل عايزة أَكل، أكل، مش عايزة أكل ما أكلش، ما فيش أي مشكلة إنّما حد يحكمني يقول لي بقى أمشي على الcalories دي والسعرات، لأ، سوري أنت هتقول لي كُلي 10 هتلاقيني كلت 100 في حين إن أنا في الأيّام العاديّة ممكن أكل 10 أو 20 فاهمة؟
ياه! <chuckles> آه، آآ يعني أنتِ منظمة نفسك. امم. ولا كمان دي. <giggles> امم. يعني ما ب آه، يعني أنتِ من النوع اللي ما بيحبش الإلتزام بقى؟
ما أحبش الخنقة، ما أحبش أخنق حد والّا حد يخنقني، فأنا حاسّة إن الدايت ده خنقة وأنا ما أحبش حاجة تخنقني. فصراحة فكرة الدايت دي تصدقي يعني أنا بُصّي مليت مليت دلوقتي من ساعة ماقعدت في البيت أنا بقيت أشتغل فري فريلانسر فحاسة إن أنا كنت الأوّل بأمشي حاسّة إن أنا زِدت، يعني هم بيقول لي ما زدتيش بس أنا حاسّة نفسي زِدت ف فعلًا آآ
آه. امم. آه. امم. آه. آه. آآ تفتكري ده من متابعة آآ، الفيديوهات بتاعة الأكل دي؟
آه، الواحد قاعد بقى، آآ، بسبوسة نادية السيد، Cinnabon مروة الشافعي، بقى قاعدين بقى إيه، في وقت إنّك تعملي حلويّات بقى وبتاع فده لا الله مش جميل. والكنافة، يعني وما أدراكِ من صين يعني صينية الكُنافة النابلسية دي، مثلًا ب باكلها طول السنة، مش رمضان بس.
آه. جميل والله، إمم. أ <chuckles> بتحبيها جدًا.
باحبها جدًا، ده عشق، ده أحلى أنا من ساعة ما ب ما جرّبت الكُنافة النابلسية، ما بقيتش أعرف أكل كنافة عاديّة.
آه. <chuckles> طب والله حلو، يعني ذوقِك حلو في الأكل فعلًا، يعني أنتِ بتنقي حاجات كده جميلة كده. طب الولاد بقى، يعني دايمًا بيشكروا بقى في أكلِك كده لمّا بتعملي لهم أكل كده جميل وكده و ومنمّق كده وشكله حلو، آآ، بياخدوا بالهم من الحاجات دي؟
إمم، الله يخليكِ. امم. الحمد لله آه، يعني لدرجة إن همّ ما بقوش يعجبهم أي أكل من ح أي حد يعني بنروح عند أي حد، ما يعرفوش ياكلوا، فبتبقى رخمة بقى باتضايق جدًا صراحة. لأن أنا يعني يرجعوا البيت ي آه، يرجعوا لي البيت، يعني أنا معزومة قلت هارتاح يوم من الأكل، تيجوا تقولوا ما اكلناش! أصل الأكل ما عجبناش، أنا مالي أنا يعني، أنتم أتعزمتوا يوم كلوا، كلوا، أيًا كان ف آه، فخلاص اتعودوا بقى على نظام أكلي، فمش عاجبهم الأكل التاني، لأ، امم، طعمه ما عجبناش.
إمم. اتعودوا على أكلِك. امم. يا خبر! آه. يا خبر! ما عجبهمش. مخ <laughs> آه. طيب، إيه رأيك في الناس بقى اللي ب يعني دايمًا كده بيطلعوا على ال على الSocial Media يعملوا كده فيديوهات تحدّي أكل بقى، وال وال ال الطريقة اللي هي السخيفة دي اللي بي <chuckles> لأ، يعني مش هاقول سخيفة بقى، أنا عايزة أعرف رأيك، يعني هل بتبقى حلوة ساعات وساعات تبقى مملة، والّا أنتِ رأيك فيها إيه؟ إن هي حاجة كويسة والَّا وحشة؟
إمم، مش عارفة أنهي صراحة، مش واخدة بالي منها، اللي هي إيه، بيعملوا إيه يعني؟
يعني بيطلعوا آآ كده يش يحطوا مثلًا ط زوج وزوجته يحطوا طبقين أكل قدامهم وكُل واحد يشوف ح مين هياكل أكتر من الأكل ده، يعني مسابقة كده.
آه. إيه ده؟!
بيسموها تحديّات.
أ لا آمم مأعرفهاش صراحة، بس ما أحبش أشوف الأسلوب ده ما لأ مش ده ما بتجيليش أصلًا، لأن هو تقريبًا هو الخوارزميات بتاعة الFacebook عارفة دماغي. فبتجيب لي الحاجات المعيّنة، أنا بُصي أحب الأكل اللي فيه فَنّ، يعني أكْل آكله أتمزّج، فاهمة؟ أحب يبقى غريب بس في نفس الوقت إنّما مسابقات أكْل و مين ياكل أكتر، والناس ال اللي هُم الكوريين وألّا مش عارفة إيه اللي بيعملوا بيحطوا مثلًا أكل كتير في بُقهم يقعدوا ياكلوا فيه بسرعة بكميّة رهيبة دي؛ باقرف جدًا من الحاجات دي لأ ما أحبهاش.
والله! ما بتحبيش كده. إمم. آه آه ط تمام آه. امم، آه. آه. أيوه أيوه، آه بالضبط ما هي حاجة زي كده برضو يعني. طيب آآ تفتكري إن السوشيال ميديا برضو خلّت الأكل كده وسيلة للتواصل كده بين الناس، يعني يعني يعني الناس تت تتكلم مع بعضها على الأكل أو أنتِ بقى تشوفي حاجة تروحي مُورّياها تورّيها لواحدة صاحبتِك، أو تورًيها لأختِك، أو تعملي شير بقى لأكلة معينة؟ يعني
إمم، لأ ما أحبهاش خالص. آه،، لمّا بالاقي أكْلة ناجحة بابعتها لأخواتي طبعًا، أقول لهم بُصوا دي تُحفة وأنا جرّبتها، وأبعت لهم بقى الصورة على الخاص طبعًا مش على العام؛ لأن أنا ما باحبش أنزّل أكْلي، مش من أنصار الناس اللي تقعد تنزّل بقى أكَلِت كذا وفي المطعم ده وفطرِت كذا، وتصوّر كُوباية القهوة بتاعتها الصبح وتصوّر بعد الضهر كُوباية الزبادي، ما باحبش الحاجات دي. طب، ممكن أصور لأخواتي.
.آه. أيوه. إمم، ت بس ما تبعتيهاش لأخواتِك، طب م بتبعتيها لهم بعد ما تجرّبيها والَّا قبل ما تجرّبيها؟
على حسب يعني لو أنا أصلًا عارفة إن البني آدمة دي حا أكلها بتعمل بتعمل وصفات كويسة وكده أبعت لهم فكرة كويسة لساندويتشات المدارس، فكرة فطار جديد في رمضان، أت أبعتها لهم حتى لو أنا ما جربتهاش، هم عايزين هم حُرين ممكن يجربوها، لما أجرب بقى حاجة كويسة وتنجح معايا أصورها لهم وأقول هم الطريقة بتاعتها في الفيديو ده.
امم. آه. في الحالة دي بقى تبعتيها لهم عشان يجربوها هم كمان يعني.
إمم. بالضبط.
طيب آآ، عايزة برضه أسألِك عن يعني هل شكل الأكل آآ يعني أنتِ لما بتشوفي فيديوهات أكل كده بتتبسطي كده حتى لو مش أنتِ مش هتاكلي منه يعني أو حتى مش هتجربيه يعني آآ بتحسي إن أنتِ مبسوطة أمّا بتشوفي منظر الأكل كده ال الحلو ده؟
أكيد، أكيد. آه امم. آه طبعًا أكيد.
امم طيب، طب أنتِ لو أنتِ بتتفرجي على على فيديو مثلًا أكل وأنتِ جعانة بيفرق عن وأنتِ شبعانة؟
<coughs> وأنا جعانة باقوم أعمل إيه، لازم أعمله بقى، يعني في الحالة دي آه أنا عايزة أقوم أعمل مش قادرة، أو أقوم بقى آخر ما أزهق لقيت نفسي الموضوع صعب أقوم أقلي لي بيضاية اللي هو هاشبع نفسي يعني. <laughs>
تعمليه على طول <laughs> يعني بيفرق معاكِ موضوع الجوع زي الشرا كده مثلًا الناس بتشتري حاجة وهي جعانة فبتشتري كميات أكتر آه، آه.
كارثة، كارثة بالضبط كارثة، ده أنا ب موضوع الشرا ده وأنا جعانة بيبقى كارثة، كارثة. يعني حرفيًا بقى جوزي يقول لي: "ما ت ما تنزليش تعملي shopping إلا بعد العِشا عشان تكوني شبعانة" والله، آه فاللي هو باجيب 50 حاجة أنا مش محتاجاها واجيب كميات وأحس إن الأكل مش هيكفي يعني.
امم. <laughs> عش يضمن إن أنتِ واكلة بقى وشبعانة آه، آه بالضبط
بس أنا دلوقتي بقى عايزة أقول لك على حاجة، أنا بقيت أتعامل مع السوشيال ميديا يعني أنا مامتي- الله يرحمها- كانت تقعد تتفرج مثلًا على التلفزيون على برامج الطبخ تمام؟ وكانت تقعد تكتب الوصفات الوصفة الفلانية كذا وما تعملش حاجة منهم مش مشكلة بس كانت بتكتبهم فاهمة؟
آه. الله يرحمها. أيوه. امم. آه أنتِ كده طيب؟
أنا بقيت زيها بس مش مش كده بقى، بقيت مثلًا لقيت الأكلة دي عجبتني فأنا عاملة جروب لأولادي، أولادي حتى ما بقوش يفتحوه دلوقتي، ليّا أنا وأولادي.
امم. امم. آه، آه.
أقوم باعتة الأكل عليهم، كل شوية أقوم باعتة الأكل عليهم، طب ايه بتبعتي ليه؟ هت لأ هتبقى موجودة بقى ليستة كده إن شاء الله لما يبقى عندي طاقة ليكم هابقى أعمل لكم واحدة منهم بقى، ب بابعت بقى بابعت بابعت وما باعملش حاجة منهم في الأخر
آه عشان تبقى حاجة خاصة يعني <laughs> تبقى موجودة. عشان تجربيها <laughs> بس حلو إنها تبقى موجودة وفكرة برضه ظريفة وحلوة جدًا يعني، <chuckles> بجد أنا استمتعت جدًا جدًا بالكلام معاكِ وال والحاجات الحلوة اللي قُلتيها دي وأتمنى نكمل حديثنا مرة تانية إن شاء الله.
آه طبعًا أكيد، أكيد. وأنا أكتر. أكيد طبعًا إن شاء الله متشكرة جدًا ليكِ.